Ừm. Đó, đó thì cũng là cũng là một cái giai đoạn rất là khó khó với mình, tức là mình kiểu, quen này, cố gắng là trước khi đi ngủ không dùng điện thoại này, đấy, khi mà đi về nhà, đi làm về thì mình ngủ luôn, cảm giác nó nó nó
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ồ, rồi lại thêm một thói quen rất hay luôn trước khi ngủ không dùng điện thoại, ờ, thế thì, ừm hông biết nha, ờ, cái ngày cái thời gian trong ngày mà bạn thích nhất có phải là buổi sáng hông?
Đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, có nha, có nha. Đúng, đúng. <laughs> Đúng, ờ, buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối thì mình vẫn nghĩ là mình thuộc về buổi sáng nhiều hơn. Ừm.
Ừm. Ồ. Wow! Nghĩa là, kiểu là, một cái con người mà là con người của buổi sáng, đúng hông? Trời, hay quá vậy! Ờ, thế thì nó cũng có mắc một cái mắc cười như thế này nha bạn, tại vì thật ra là mình cũng cố gắng làm rất nhiều những cái task vào buổi sáng và mình cũng cố gắng dậy sớm nhưng nhưng thực ra thì mình thích buổi tối hơn tại vì mình thấy là cái não của mình á, vào buổi tối á ban đêm á tập trung nó tốt hơn, <chuckles> nó cũng hơi mắc cười quá ha, đấy. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, ồ. Ồ, ồ, ồ, ồ, ồ. Ừm, mình thấy mình thấy thực ra buổi buổi tối cũng những lúc mà mình dành ra để làm những cái mình thích cũng không không hề tồi đâu nha đúng không? Tại vì nhiều khi buổi tối ơ, ờ, những lúc mà, kiểu, mình rảnh, không đi làm buổi tối thì mình sẽ dành cái thời gian, ơ, gọi là mình, ờ, mình muốn ấy vào cái lúc đó để làm chăm sóc bản thân, đúng rồi, nghỉ ngơi, đó. Thì, ờ, mình thấy buổi ừm, thì mình đúng rồi, nghỉ ngơi.
Ừm. Ồ! Ừm. Nghỉ ngơi. Ờ, đúng rồi, những cái thời gian như là nghỉ ngơi, ồ, thì, giống như, kiểu, ơ, mình thì, ờ, buổi tối á thì mình kiểu cũng hay, ơ, chăm sóc bản thân bằng cách ví dụ như tắm bồn nè, rồi, kiểu, d dưỡng da này thế kia, đó.
Ừm. Ừm hứm. Ồ! Ô, ồ, ồ, ồ. Mình thấy mình thấy cái hoạt động tắm bồn rất là hay nha. <laughs> Kiểu rất là thư giãn ấy, kiểu, ừm, rất là thích ờ, thư
Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> ừm, đấy, nhưng mà thực ra thì mình thấy là, ồ, những cái công việc buổi sáng của bạn thì có vẻ nó tốt hơn và cái thói quen của bạn nó lành mạnh hơn. Thật ra mình nghĩ nha, tất cả những người trẻ thì đều nên có cái quen giống bạn và đó là một cái định hướng mà chắc chắn là hông có kh hông có dễ để mà làm được rồi đó.
Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, cũng phải cũng rất là cần, gọi là, sự kiên trì ấy, <laughs> kỷ luật đấy. <laughs> Đó, kiểu, ờ, ờ, mình thấy là, kiểu, trong cái thời đại bây giờ này, như kiểu, rất nhiều bạn rất những cái bạn trẻ nhá, kiểu, bạn ấy có cái cái cái, kiểu là trong xã hội, ờ, gọi là, <tsk> gọi là, đề cao này, và, gọi là, tôn thờ mặt vật chất này thì có rất là nhiều bạn là, à, có cái ờ, rất là nhiều bạn, gọi là, hay gọi là, bị cuốn vào trong cái vòng xoáy công việc này, đúng không? Để sao cho kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Ừm. Đúng rồi.
Ừm, đấy, ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình đồng ý cái này nha, Ừm. Đúng, hoặc là kiểu những cái, ờ, thói quen, những cái thói quen mà hơi bị mang tính sa đà quá, nuông chiều bản thân quá, đúng hông? Cho nên là bỏ đi những cái thói quen mà lành mạnh dành cho buổi sáng và cũng bỏ quên cả buổi sáng luôn, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bạn nói rất là hay. Mình thấy là nhiều bạn trẻ, kiểu, ờ, do là bị như thế nên là bỏ lỡ này hay là không quan tâm đến những cái khía cạnh còn lại trong cuộc sống này, nó liên quan đến thói quen này, liên quan đến cách chúng ta nghỉ ngơi này. Đó, đó, đó, bạn đồng ý không?
Ừm. Đấy. Ừ. Ừm, mình đồng ý cái này nha, ừm. Ừ.

Đúng, đúng rồi, đúng rồi, mình rất mình rất đồng ý, hoàn toàn đồng ý nha. Đó, đó, đó. Kiểu mình thấy là những cái buổi sáng mà mình, ờ, được dậy sớm này, được, ờ, làm bữa sáng này, và được, ờ, chạy bộ này, nhất là chạy bộ nhá. Ừ, mình thấy những cái buổi sáng mà mình mình bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ là cảm giác rất là cực kỳ sung sướng. Tại vì trong lúc chạy ấy là là cùng mình mình sẽ không còn nghĩ về những cái công việc này, những cái chuyện gia đình, những cái chuyện, ờ, từ văn phòng. Đấy, nó sẽ khiến cho mình chỉ tập trung vào cái việc là hoàn toàn vào cái việc chạy bộ thôi, làm sao cho về đích thôi.
Đó, ừm. Ừm. Ừm, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, tập trung vào cái bản thân mình hết sức có thể, đúng hông? Ừm, mình hiểu. Ừ, ừm, ừm, mình đồng ý cái này.
Ưm, đúng rồi, đúng rồi, và cảm giác đấy rất rất là thú vị, rất là lành mạnh đối với mình. Đấy, thì thực ra là mình cũng chạy bộ được khoảng 2 năm, 2 năm rồi, thế nên là mình cảm giác là ừ, ừ, ờ, mình cảm giác là nó ừm, nó bởi vì là nó giúp mình thấy là nó giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống ấy. Thế là mình đến bây giờ mình vẫn, kiểu, tiếp tục duy trì cái việc đấy. <chuckles> kiểu, cũng chỉ ừm, đúng. Ừm. Ừm
Ồ, vậy hả? Ồ, hay á chứ. Ừm, ồ. Ê, mình thấy cũng hay nha. Tại vì, ờ, khi mà bạn chạy bộ như vậy á, vào đầu ngày tức là bạn đã chọn cái cách gì đó nó gần gũi với thiên nhiên. Ờ, bạn hòa mình vào cuộc sống với thiên nhiên thì có vẻ như nó là một cái khởi đầu hết sức là lành mạnh, tích cực cho một cái ngày mới.
Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Bạn nói rất rất chính xác khi mà, kiểu, mình chạy bộ ra ngoài, ở vực ngoài thì mình được tiếp xúc với, gọi là, thiên nhiên, cây cối này. Và nhất là khi mà chạy vào buổi sáng sớm kiểu tinh mơ ấy, mình thấy là ngoài đường sẽ rất là ít, ơ, phương tiện giao thông này, rất là ít người này. Cảm giác như kiểu là ừ, đó, đó. Cảm giác như cả cả cái, gọi là, không gian thuộc về mình ấy. <laughs> Nó rất là thoáng đãng. Đấy, đấy, đấy.
Ừm. Đúng. Ừm, ừm. Đúng rồi, nó là Ừm. Ừ, trường hợp Bạn nói rất là hay nha, cả không gian này thuộc về bạn đó. Rồi, kiểu, từ đó mà cái nguồn năng lượng của nó sẽ trong sạch hơn là cái nguồn năng lượng mà đến từ cái bữa mà nó trễ hơn, đúng hông? Đó, thì thực ra cái cái đó là cái nguồn năng lượng bạn muốn dành cho đầu ngày, là bạn muốn dành để dành cho cả ngày, thì cái nguồn năng lượng đó là không thể nào tuyệt vời hơn được. Tại vì nó trong lành nè, nó yên tĩnh và nó tập trung vào cái trường năng lượng của chính bản thân bạn nữa, đúng hông?
Ừm. Ừm Đúng rồi, ừm Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bạn nói rất rất chính xác. Bạn bạn hiểu mình ấy. Đó, đó. Nên là mình có thời gian để tập trung làm một cái gì đó này, để tận hưởng với lại mình nghĩ là nó hoàn toàn là xứng đáng, hoàn toàn là quan trọng. Đó. Ờ.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng.